Nah sebenarnya kalau misalnya, realitasnya ya di Korea, memang banyak terdengar justru rasis banget. <chuckles> E cuman cuman gini, cuman kan nggak tahu ya, itu kan berita, dan itu cuman cerita aja, di sini, eee, aku pun cuman berbagi dari apa yang aku dapet, gitu kan. Iya, kayak betul, tapi kata orang memang memang kan cenderung lebih ke rasis, kayak tingkat pembulian tinggi. Tapi, yang aku temuin ya, sekali lagi yang aku temuin, mereka baik-baik semua kok, gitu. Dan bahkan, mereka itu, bisa sedikit menghapus stigma aku atau stereotype aku tentang orang Korea itu sendiri, yang katanya, eee, misalnya suka membuli, gitu kan. Nah ternyata mereka baik-baik semua. Bahkan, eee, ada yang berteman baik sama aku sampai sekarang, gitu. Dan juga saling menghargai iya, dan juga, saling menghargai kayak waktu itu kemarin, eh iya waktu itu kan, ceritanya bulan Ramadan ya, bulan bulan puasa gitu, nah terus mereka nawarin aku iya waktu waktu itu, maksudnya waktu 2015 itu terus iya, terus mereka kayak nawarin aku, terus aku ya bilang aja kayak, "oh ini lagi puasa gini gini" mereka malah tertarik nih, malah punya rasa penasaran untuk lebih tahu, "eh emang gimana nih bulan puasa tuh?" gitu gitu.
Hmm, mmm, ya kenyataan ya. Oh. Oh ya ya, betul betul. Mhm. Mhm m Sampe sekarang. Wow. Tahun kemarin ya, tahun kemarin? Awas, mmm. <chuckles> Apa sih puasa, kali, gitu kali ya. <laughs> Ya apa sih nih puasa, mungkin kayak gitu kali, nggak ada kali di sana. <chuckles>
Kenapa? Iya iya betul. Kenapa nggak makan, nggak minum, gitu kan. Jadi, dari situ yaudah langsung benar-benar ini deh, eee, apa namanya, benar-benar, jadi maksudnya, jadi tahu lah gitu, ternyata saling menghargai juga, e orang orangnya, baik juga, ramah juga, gitu.
Ah. Oh, iya iya. Nah, kalau misalnya ada kesempatan nih misalnya, tapi nggak tau ya kan, ada kesempatan misalnya.
Oke. Iya.
Kamu mau jalan jalan ke sana? Untuk ya, lebih memperdalam gitu. Eee, kekoreaan kamu. Mau ga kira-kira?
Oh. Oh ya pasti. Iya iya pasti mau sih, karena aku udah punya dasar yang menurut aku lumayan ya, maksudnya dari segi bahasa lumayan lah gitu, ada. Terus dari segi budaya udah tau, gitu kan.
Mmm, ada, bisa, minimal bisa bisa nyapa orang lah ya. Gitu lah, mmm, minimal, ah.
Iya, betul terus betul terus dari segi budaya udah tau, makanannya pun juga di lidahku udah cukup familiar ya gitu, makanan makanan Korea terus, ya aku lumayan tau sedikit banyak lah gitu, tentang Korea ini. Jadi kalo misal ditanya, ada kesempatan, ya justru aku berharap ada kesempatan gitu, jadi, eh, harapannya sih betul, jadi harapannya tuh ya malah, yaudah bisa ke sana barangkali 2 bulan lagi gitu kan, siapa tau <chuckles> gitu sih iya betul.
Iya iya. Ya ya. Mmm? <chuckles> Pengennya sih gitu ya? <laughs> Wih siapa tahu, ya kan ada rejeki, mana tahu kita, ya kan. Oke deh, makasih banget ya kamu udah nyeritain pengalaman pengalaman belajar yang memang benar-benar mungkin jadi, memori yang benar-benar ngejangkar dari kamu iya.
<laughs> Iya. Betul, ya, sama-sama ya, makasih juga loh, ini ngobrolnya asik banget. Lain kali nih bisa disambung nih.
Iya. <chuckles> Oke, sama-sama.

Oke, sebenarnya kalau konteksnya untuk ini ya, untuk yang kemarin pengalaman aku belajar sih, sebenarnya mereka nggak begitu memperhatikan itu ya. Karena memang, eee, dasarnya, pos apa ya, eee, levelnya juga kan beda. Maksudnya kemarin posisinya kayak aku nih, sebagai peserta, aku masih kela eee, masih SMA gitu. Terus mereka itu juga masih mahasiswa. Jadi, eee, mungkin untuk yang nunjukin etos kerja dalam artian secara profesional, gitu ya. Nah, itu memang kemarin nggak nampak sih di situ. Iya, betul nggak nampak. Jadi emang ya ya udah murni kayak bersenang-senang, tapi juga sambil belajar, gitu sih.
Mhm mhm. Mmm, oh iya iya, benar tuh, bener juga benar juga. Mhm mhm. Oh, iya ya. Belum belum kelihatan ya. Mhm mhm, mhm. Mhm mhm mhm mhm mhm. M eee, kalau dilihat sama tempat kita nih, tempat negara negara negara negara kita.
Iya.
Apa sih, eee, persamaannya kalau kamu boleh lihat?
Oke, bersamaan ya? Oke mungkin sama-sama Asia kali ya? <chuckles> Nggak maksudnya eee, iya, maksudnya kayak
Sama Korea. Mhm. <chuckles> Itu sih yang dapet, malah lebih lebih ke masyarakatnya, tatanan masyarakatnya gitu, maksudnya.
Oke oke. Wah kalau kalau itu, maksudnya kan kemarin kan juga enggak enggak belajar banyak ya. Itu cuman kayak, cuman sekitar seminggu aja jugaan, Kak. Jadi nggak yang intensif banget gitu. Nah tapi, mungkin kalau kalau aku yang li aku lihat ya, secara kasat mata kemarin, dari yang, eee, pertemuan singkat kami nih. Nah itu, eee, sebenarnya lebih ke ini sih, kayak keramahan aja, ramah tamahan mereka, mereka tuh ramah banget gitu kan, kayak kalau sama kek Indonesia, Indonesia kan sama siapa aja cenderung, eee, senyum, salam, sapa gitu kan. Nah, mereka bener-bener sampai yang agak bungkuk betul, dan mereka nggak waktu itu ya, mereka kan memang terkenal, eee, tingkat pembulian di Korea Selatan tinggi ya, gitu. Tapi kemarin iya, kemarin itu kebetulan yang datang nih, ke kotaku gitu ya, nah itu adalah orang-orang yang yang baik gitu, maksudnya kayak, mmm, kami sama-sama belajar, de jadi kayak, eee, waktu itu, mereka misal beli minum, ya udah mereka sampai, "Eh ini, Kak, mau coba nggak Mau coba nggak kalian?" Kayak gitu. Jadi, ya mereka nggak nggak ragu untuk berbagi, walaupun itu kan kayak bekas mulut orang, mereka juga nggak peduli gitu, gitu sih. Jadi, kayak baik gitu. Iya.
Mhm. Oh. <chuckles> Iya iya iya iya iya. Ada kultur seperti itu juga ya? Oh. Mhm mhm. Oh, bukan pembuli? <chuckles> Mhm. Oh gitu, heeh heeh heeh heeh. Bagus juga ya, ininya, maksudnya bagus juga apa, eee, pendekatannya ya, yang diajarkan di ini oke ya, berarti ada ada pendekat eee, berarti sebenarnya
Iya iya iya, iya.
di sana tuh enggak enggak ada cerita rasis, kan? Kalau misalnya kayak di Jepang kan ada sedikitnya rasis, itu ada, gitu. Ah nah, kalau di Korea enggak enggak enggak kayak e e apa gimana?
Oke.

Oke, sebenarnya kan kalau kalau membahas soal perbedaan antara Korea Selatan dan Korea Utara itu kan, eee, bisa dibahas dari berbagai macam sisi ya. Maksudnya, ada sisi sisi politik, geopolitik, terus sisi budaya, bahasa, dan sebenarnya kalau bahasa setahu aku tuh memang, eee, kurang lebih mirip tapi ada bedanya. Maksudnya gini, kalau kalau di Korea Selatan mereka kadang ada masih ada huruf yang, eee, jadi tuh huruf huruf China gitu. Ma maksudnya masih ada campuran huruf China-nya untuk pelafalan, jadi kayak ada huruf aku, jujur lupa ya, maksudnya nama-namanya lupa. Jadi ada emang hanggul Korea asli sama yang, emang, eee, hanggul China atau apa gitu, pokoknya huruf China gitu kan. Nah terus kalau Korea betul, dialeknya beda. Terus kalau main politik, nah itu udah beda lagi udah beda lagi. Jadi, eee, budaya apalagi ya, budaya gitu gitu udah beda lagi. Jadi ya, pasti ada perbedaan lah di situ, banyak perbedaannya.
Mhm mhm. Oh ya, itu pasti kan. Itu itu juga ya. Mmm. Mmm. Yang pasti dialeknya beda, pasti ya. Nah itu udah udah, itu udah jelas nah dan iya E e kan kan kalau nggak salah, Korea tuh dulu kerajaan kan? Iya kan?
Iya iya, ya ya, pasti semuanya itu heeh.
Berarti s kerajaan itu da ya dari ujung ke ujung dong. Da dari Korea Selatan ke Korea Utara kan. Kerajaannya itu sendiri, dulu dulu nih cerita zaman dulu, apa
Iya pasti iya pasti.
iya kan, berarti, eee, pasti ada, banyak ya, me e perbedaan lah ya, pasti ya, namanya geografis segala macam. Tapi, persamaan sih sudah pasti ada dong.
Iya pasti. Iya, benar banget, pasti banyak perbedaan. Iya, benar, pasti banyak perbedaan di situ. Nah, tapi memang gimana caranya kan mereka kadang bisa memperkenalkan budaya mereka, baik yang dari dulu nih, dari zaman kerajaan, kayak tadi, yang aku bilang ada pakai Hanbok gitu kan misalnya, pakaian tradisional Korea, sampai yang sekarang ini. Jadi, eee, untuk, yang aktivitas kemarin ya belajar tentang kekoreaan, eee, dan agama, budaya dan bahasa Korea kenapa?
Mhm. Mhm. Bukan cuman K-Pop doang berarti ya? Bukan cuman ya K-Pop atau apa. Berarti sampai ke yang, eee, dulu-dulunya masa lampaunya juga masih di ini ya, masih dibawa sama mereka ya?
Bukan bukan. Betul, iya. Iya iya, bahkan betul, bahkan waktu belajar bahasa Korea nih waktu itu ya, di kegiatan itu. Itu mereka itu cenderung ngajarin kami, eee, lagu tradisional Korea, judulnya Arirang gitu. Itu sih. Arirang iya.
Mmm. Mmm, a apa apa, Arirang? <chuckles>
Mmm, itu itu. Jadi memang, cukup banyak ya kemarin yang diajarkan sama mereka, dan itu ya, lagi-lagi mulai dari yang tradisional, sampai yang memang modern yang saat ini banyak dikenal masyarakat luas gitu.
Mmm. Mmm, iya ya ya. Memang banyak yang bisa yang bisa e tapi, eee, menurut kamu sendiri
Iya, betul.
mereka etos kerjanya sama kayak Jepang nggak sih, maksudnya, punya etos kerja yang, apa ya, yang benar-benar, eee, maskudnya yang benar-benar workaholic gitu heeh, a ada nggak tuh, eee, sama mereka tuh ya?

Iya betul. Jadi, segala macam gitu. Jadi aktivitas-aktivitas kayak contoh, kan tadi bahasa udah pasti gitu kan, benar-benar belajar tuh secara inste intensif sama, eee, orang Korea langsung. Terus yang kedua itu ada pertukaran budaya, nah itu di akhir akhir hari, apa, di hari terakhir maksudnya ya. Di hari terakhir, itu ada semacam Korean Festival, sama Korean Day gitu namanya. Nah itu tuh, eee, jadi di situ, tadi, bisa diisi dance dance Korea, dance-dance K-Pop, terus sama, eee, mereka itu ada yang jual-jual, orang Koreanya itu ya, jual-jual, mmm, segala hal yang berkaitan sama kekoreaan. Entah itu misalnya Hanbok atau apapun itu lah, gitu. Dan itu ada festival foto juga dan yang kami orang Indonesia gitu, kami juga, eee, ada buka stand Indonesia. Jadi, di situ terjadi pertukaran budaya.
Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Wah. Iya iya iya. Oh mereka juga belajar belajar juga dari kita ya. Iya, ya ya ya ya.
Betul, gitu. Nah terus, eee, tapi sebelum hari terakhir, itu kan tadi hari terakhir ya, sebelum itu ketika tadi ada, eee, pembelajaran bud eee, apa namanya, bahasa gitu, nah itu juga ada, kita diajarin permainan tradisional Korea. Jadi kayak saling, ini aja sih, saling bertukar
Mhm. Ah ah apa tuh pe apa tuh, perja permainan apa tuh, kayak gimana tuh mereka, eee, ininya?
itu. Aduh aku lupa lagi nama nama ininya ya, nama nama game-nya, nama, apa, permainannya aku lupa.
Nggak kalau kalau kalau kalau kalau di masyarakat yang aw eee, yang umum apa tuh biasanya tuh?
Iya. Nah itu kalau misalnya tahu Squid Game tahu Squid Game itu, ada salah satu permainan di Squid Game yang, aduh, apa sih tuh ngomongnya kayak, mugunghwa kkoci pieot seumnida. Nah, itu itu, nah itu, udah ngomong itu, jadi jadi permainan-permainan tradisional Korea kayak gitu salah satunya ya. Terus ada beberapa permainan lain, tapi aku udah agak lupa ya, karena itu udah, lama banget, udah 10 tahun yang lalu kan itu kan, 2015 gitu. Jadi, ya itu sih Oke oke.
Deketnya ke mana tuh? Oh. Oh ya ya, ya ya ya, oh, oke, iya ya ya ya. Oke. Oh. Te sebentar sebentar sebentar sebentar, ini harus ditekankan dulu. Ini ini Koreanya Korea Selatan kan?
<laughs> Iya iya iya, pasti pasti Korea Korea Selatan kok. <chuckles> Gitu.
Mmm. Kan enggak mungkin juga Korea Utara dong? <laughs>
Nggak. Korea Selatan Korea Selatan. <chuckles> Karena bekerjasamanya kan, eee, kota aku kebetulan ada semacam Sister Province, nah itu sama Korea Selatan, gitu, di bidang pendidikan ya.
Eee Oh, Korea Selatan, yes.